जी, जी। बिल्कुल।
अ, देखिए, मैं ये बताऊँगा कि आपको कि थोड़ा ना अपने ऊपर और काम करिए जैसे, आप बोल रही हैं कि आपको लिखना बहुत पसंद है। तो उसको और सुधारिए, उसपे थोड़ा और समय दीजिए। और पहले ना, पहले लिख लीजिए जैसे आप थोड़ा स्टोरी लीजिए कहीं से, कुछ बुक पढ़िए, अ अलग-अलग जगह जाइए जिस ची चीज़ से भी रिलेटेड लिख रही हैं, जैसे अगर आप किसी ऐसी किताब को लिख रही हैं जिसमें जादूगर है या कोई ऐसी जैसे हैरी पॉटर जैसी कहानियाँ आप लिखना कोशिश कर रहीं हैं। तो पहले आपको उससे रिलेटेड, चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको अलग-अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
कहानी लिख रही हैं या कोई ऐसा है कोई भी मू मूवी लिख रही हैं, कुछ भी आप लिखना चाह रहीं हैं किसी भी के ऊपर, तो पहले आपको ना उससे उसके अराउंड आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और फिर आप उसके बारे में लिखिए और फिर आप लिख लीजिए तो फिर उसमें सुधार करिए। जैसे पहले ही आप अगर सुधार करने की कोशिश करेंगी, कि मैं पहले ही सुधार करते हुए लिखूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। आप जैसे आप होता होगा कोई स्कू स्कूल में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करती होंगी, तो टीचर उसमें सुधार कर देते हैं, लेकिन आप सुधार करते हुए नहीं लिख सकती। सुधार करते हो अगर आप लिखेंगी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको उसके बारे में आता ही नहीं तो आप सुधार क्या करेंगी। पहले आप लिख लीजिए उसको फिर उसके बारे में सुधार करिए। और देखिए ना, छोटे-छोटे स्टेप लीजिए, ये नहीं कि अ, आप एक ही दिन में सारा कुछ लिख लेंगी। देखिए अगर आप कुछ भी लिख रही हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा दिन लीजिए, थोड़ा अपने माइंड को भी फ्री करिए अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है, तो उसको थोड़े दिन के लिए लिखना बंद कर दीजिए। अलग-अलग जगह जाइए, कुछ और करिए आप, जैसे आपको और भी चीज़ें आती होंगी। चाहे पेंटिंग हो गया, गाना गाना हो गया, किसी तरह के प्रोजेक्ट बनाना हो गया, तो आप वो सब करिए। और फिर जब आपको लगे ना कि आप ध्यान दिया करिए जो कभी-कभी कुछ स्टोरी क्लिक हो जाती है दिमाग में, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो आप ये कर सकती हैं कि जब भी आपके दिमाग में कुछ क्लिक होता है तो लिखने से रिलेटेड, तो आप उसको किसी छोटे डायरी में या छोटा कहीं भी आप लिख सकती हैं, ताकि आपको आगे चल के याद रहे। और देखिए, मैं बोलूँगा कि जो रचनात्मकता होती है ना वो बहुत गिफ़्टेड होती है, बहुत कम लोगों में होती है। तो आप इसको जाने मत दीजिए, किसी की भी आलोचना से आपको उतना फ़र्क़ नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ बस आप पहचानिए कि कौन सही
जी। वही। हुँ। हुँ। जी। जी। जी, जी। हाँ। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी। हुँ। हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ।
कौन लोग सही में आलोचना कर रहे हैं और कौन लोग नहीं। जी, मैं तो बस आपको ये सलाह दे सकता हूँ।
हाँ। जी।